عايزة أفضفض معاك في حاجة كده، آآ، ممكن يعني تلاقي لي ليها حل الصراحة عشان أنا ما بقيتش لاقية لها حل خالص. أنا بسبب المسؤوليات بقى وال ال الح الدوشة اللي بقِت موجودة في اليوم دي ما بين بقى شغلي وما بين أولادي وما بين تمرينهم ومدرستهم والhomework والأكل و في دوشة في اليوم كده. ما بقيتش باعرف خالص آخُد ساعة كده إن أنا أريَّح أو آخُد ساعة إن أنا أعمل الحاجة اللي أنا باحبها، مش لاقية خالص وقت، والموضوع بصراحة بقى عامل لي إرهاق كده، حاسَّة إن أنا مش بافصِل، دماغي مش بتفصِل. ف
إمم. أيوه. إمم.
ما أ ألاقي وقت إزاي، أعمل إيه؟
طيب بصي يعني، مبدائيًا كده في الأوّل، خلّينا الأول نتكلّم، يعني يومِك أصلًا بيبقى ماشي إزاي، يعني، تمام أنتِ أصلًا صحيتِ أهو، آآ وهتبدئي يومِك، بتعملي إيه بقى خلال يومِك مثلًا من أوّل ما ي تصحي مثلًا من النوم؟
إمم. أنا باصحى من النوم، أصحّي الولاد، ألبِّسهم، أعمل الlunch box أ ينزلوا المدرسة. اللي هو ده الوقت الوحيد اللي الأولاد مش موجودين فيه لحد، يعني من 08:00 ل13:00 مثلًا.
إمم.
بس الوقت ده، أنا باشوف البيت وباحاول أعمل الأكل عشان لما بيرجعوا ما بيبقاش عندي وقت إن أنا أعمل الأكل، آآ لو في شغل باخلَّصه، ممكن أحاول أخلَّصه، بس ساعات ما باعرفش لأن أنا بابقى عايزة أنام لأن أنا ما بانامش بالليل، عشان بيبقى عندي شغل، فممكن أنام ساعتين، 3 مثلًا الصبح.
تمام. إمم. إمم.
وبعدين بقية اليوم بقى زي ما قُلت لك، اللي هو بنخلّص الhomework وبعدين ننزِل لو في تمرين، نرجع، أخلَّص الشغل اللي ورايا، أحاول أنام لي ساعتين عشان أصحى أعمل نفس الي الروتين الممل، المقرف، ال يعني أنا فيه كل يوم.
طب، والشغل طيّب مثلًا يعني هو بياخد برضه قد إيه؟ وهل مثلًا شيفتاته متغيِّرة والّا لأ؟ ويعني هُم مثلًا مقيِّدينِك معينة والّا لأ؟
الصراحة يعني هو flexible أوي، يعني أنا باشتغل أي وقت، فده مريَّحني، فكرة إن أنا ممكن أشتغل شويَّة الصبح، شويَّة بالليل، شويَّة بالنهار، الوقت اللي أنا فاضية فيه، باعرف أخلَّص اللي عليا.
إمم. إمم.
ف فدي أكتر حاجة الصراحة مُريحة في الموضوع، مش ضاغطاني يعني.
تمام. إمم، إمم. طيَّب، تفتكري طيب مثلًا، آآ يعني، هل أنتِ مثلًا مقصّرة نوعًا ما، آآ، في موضوع إن أنتِ تدّي نفسِك راحة أو وقت مثلًا عشان يكون عندِك هواية معينة أو إن أنتِ تنزلي؟ هل ده بيبقى بسبب، آآ إن فعلًا أنتِ مش لاقية وقت، بسبب ال الضغوطات والمسئوليّات اللي عليكِ والّا فيه برضه وقت بيُختلس منِّك مثلًا، آآ، في حاجات مثلًا زي مواقع التواصل الاجتماعي، الريلز بتبقى موجودة في كل حتة، اللي بتشد الناس. يعني هل أنتِ بيبقى يومِك كلُّه بيبقى فعلًا شُغل بس و و سواء يعني شُغل بيت أو أو شُغل الولاد أو كده، والّا فعلًا في وقت ساعات بتلاقي إن هو بيتسرق منِّك مثلًا؟
إمم. إمم، إمم. آه، بس هاقول لك، آآ أنا طول الوقت حاطة حاطة أولوية مش ليَّ، يعني حاطة أولوية لحاجات مُهمة تانية. فحتى لو كان في وقت ممكن، آآ إن أنا أعمل فيه حاجة لنفسي، باقول طب ما أنا مُمكن أعمل فيه حاجة تانية مثلًا للولاد، مثلًا يوم كذا أكون خلصتها من عليَّ مثلًا أو حاجة أعملها لواحدة صاحبتي عشان هي كانت محتاجاها وأنا ما كُنتش عملتها في الوقت الفلاني، فأنا مُمكن أعملها في الوقت ده.
إمم. إمم. إمم.
ف الإيثار على النفس بقى، وبتاع وكده، تواضع. <laughs> بس لأ، حقيقي أنا بالاقي وقت، بس مش باستغِله لنفسي خالص.
إمم، إمم. إمم، طيب تمام، كده كويس. يعني في فعلًا وقت ولكن آآ للأسف هو بيبقى موضوع اللي هو سوء استخدامه ما بتبقيش يا بتدّي نفسِك دايمًا الأولوية، لأ أنتِ بتدّي دايمًا الناس التانية، بتدّي ولادِك، بتدّي صحابِك، آآ، بتدّي أهلِك، الحاجات دي جميلة جدًا، ولكن يعني برضه لازم يكون الواحد قادر دايمًا إن هو يدّي لنفسه وقت، بحيث إن هو ما يجيش عليه وقت ويحس إن هو أُرهق أو اُستنز أو أُستنزف أو ما بقاش قادر إن هو يكمل أو حس بنوعًا ما بالاحتراق بسبب آآ، كتر المسؤوليات اللي عليه وكتر الحاجات اللي هو بيعملها دايمًا للناس بنوت بدون أي تفكير في نفسه خالص. فخلّيني برضه يعني أسألِك برضه شوية عشان نقدر نحدد، لو نقدر مثلًا ندخَل كهواية أو أو شيء مثلًا مُعيّن كده ليكِ كده في وسط يومِك بحيث إن أنتِ تِفصلي كده شوية، تحسي كده بأن أنتِ بدأتي تستريحي شوية في يومِك الطويل ده. فإيه مثلًا طيب أكتر وقت في اليوم بتحسي فعلًا فيه اللي أنتِ عندِك طاقة أو عندِك مثلًا آآ، قابلية للي أنتِ مثلًا تعملي حاجة، آآ غير مثلًا الشُغل بتاع البيت أو غير مثلًا الشُغل التاني اللي أنتِ بتشتغليه؟ فين مثلًا أكتر أكتر وقت كده، أكتر كده فترة في اليوم تحسي إن أنتِ في عندِك طاقة كده شوية؟
إمم. إمم. إمم. إمم. امم. امم. آآ بالليل بعد ما الولاد بيناموا، باحس بهدوء شديد <laughs> أحس إن أنا ميرسي، شكرًا يا رب، شكرًا أحمِدَك يا رب <laughs> بابقى اللي هو بقى لو يعني آه، لو أنا هافضّل نفسي، بابقى عايزة أعمل حاجة سُخنة اشربها، واكل أي Snacks كده، واتفرّج بقى يعني أطفّي النور، وعندي شاشة كبيرة أوي كده شَبَه السينما شوية، أبقى عايزة اتفرّج بقى على أي حاجات أنا متابعها، لإن أنا باحب المسلسلات الأجنبي أوي.
إمم. <chuckles> <chuckles> أيوه. إمم.
فدي كانت أكتر حاجة أنا باحبها، أوي يعني موضوع ممكن يكون هوّس شوية، لإن أنا م آآ قطعت الموضوع ده، بعد ما خلِّفت كذا طفل ورا بعض.
إمم، إمم.
ف فبصراحة مُفتقِدة أوي الموضوع ده، مُفتقِداه جدًا يعني.
طب هل مثلًا أنتِ كنتِ دايمًا تعملي الموضوع ده لوحدِك؟ والّا مثلًا كان مثلًا، آآ، زوجِك مثلًا ساعات بيبقى موجود، فبتقدري إن أنتِ تقعدوا مع بعض وتتفرجوا على الموضوع ده مع بعض، أو مثلًا، آآ، ساعات بتعزمي مثلًا حد من صحباتِك مثلًا إن هُم يباتوا معاكِ مثلًا اليوم ده، أو حد مثلًا من إخواتِك إن هُم آآ يباتوا معاكم مثلًا، فتقدروا تتفرجوا مثلًا يبقى اليوم ده يعني يوم عائلي شوية، آآ يكون يوم تقدري ترفّهي فيه عن نفسِك أكتر، هل مثلًا جربتِ حاجة زي دي؟
إمم. إمم. إمم، إمم. لأ، هي دي كانت عادة، فكرة إن أنا أ بالليل دي لازم يبقى في ساعتين كده كنت دايمًا باعملهم، لحد فترة قريبة يعني، مش في فترة بعيدة، إن لازم أتفرَّج على حاجة، لإن أنا باستمتع أوي بفكرة أقعد أحلِّل المَشاهد بقى والممثلين والإخراج والإنتاج والتصوير وال أ يعني بادخل في حِتت ما لهاش علاقة خالص بأي حاجة.
إمم. اهم. <laughs>
ف أنا كنت باتفرج عليها لوحدي، وساعات باتفرج عليها مع جوزي، بس إحنا الاتنين بقينا، عارف؟ بنجري في ساقية. يعني إحنا شَبَه التُّور <laughs> والله، عمّالين نجري نجري وراهم ونجري ورا المسؤوليات الماديّة، وحسّيت فجأة إنه، يعني هي دي الدنيا خلاص، إحنا دخلنا في الدوامة دي، مش هنطلع من الدوامة دي والّا إيه؟! مش عارفة.
إمم. أيوه، أيوه. الحياة أخدتني. امم. إمم، طب وإيه اللي إختلف أصلًا، يعني أنتِ بتقولي، هو كان لغاية فترة قريِّبة، آآ و والمفروض يعني، فترة قريِّبة دي، يعني مش المفروض إن يكون في حاجات كتير أوي إختلفِت، يعني هو يُعتبر نفس المسؤوليات نوعًا ما. فهل في حاجة مثلًا حصلِت فارقة مثلًا خلّت ال الوقت حتى الصغيَّر ده، مش قادرة إن أنتِ تاخديه حتى مع نفسِك؟
إمم. آه، آه، آه. هافهِّمك. آه، هاقول لك، أنا ولادي كانوا صغيّرين فنومهم كان بيبقي أحسن، الولاد وهُم صغيرين أوي بيبقوا بيناموا أفضل، بيناموا أكتر، وقت أطول. ودلوقتي هُم الاتنين دخلوا مدارس، لأن هُم شِبه توأم، هُم الفرق ما بينهم أقل من سنة، فآه، فَهُم الاتنين دخلوا مدارس، فَهُم الاتنين محتاجين متابعة، لأن برضه المدارس صعبة أوي، مش عارفة ليه بي يعني KG1، وKG2 ليه بياخدوا مناهج مش طبيعية كده مش عارفة، فامم آه، آه فإرهاق بقى، وفكرة برضه دخول التمارين، فأنا امم، هُم مجرد ما بدأوا كأنهم ده
امم. ياه! أيوه أيوه زوّدوكِ امم.
آآ، بقى في بقى في تفاصيل كتير في يومهم طوّلت اليوم.
امم.
إنما قبل كده لأ، قبل كده كانوا بيصحوا، يناموا، آآ ياكلوا، يشربوا، نقعد نلعب شوية م ما فيش ما فيش حاجة، فاهم؟
أيوه، أيوه. طيب
امم، بس فامم
إيه رأيك مثلًا لو حاولتِ مثلًا، آآ، نوعًا ما إن أنتِ، آآ يكون في مثلًا شوية أيام في الأسبوع آآ، تقدري مثلًا إن أنتِ توديهم مثلًا عند أختك مثلًا، أو تودّيهم مثلًا عند حد يعني من أفراد عيلتك؟ هم هيحسّوا أصلًا إن هم بيغيّروا جو وهيحسوا أصلًا بفرح وسعادة في الموضوع ده، وفي نفس الوقت هيبدؤوا كمان إن هم برضه آآ، يعني ي يخفّفوا الضغط عليكم شوية، ساعتها ممكن مثلًا أنتِ وجوزك تاخدوا الوقت ده بإن أنتم مثلًا تقعدوا تتفرّجوا على فيلم كالعادة أو تقعدوا تتفرجوا على مسلسل معين، يبقي ليكم برضه وقت كده لوحدكم تقدروا إن أنتم تستمتعوا فيه، ترجعوا تاني النشاطات اللي كنتم بتعملوها زمان واتحرمتوا منها، أ يعني د دي حاجة مثلًا ما جربتيهاش مثلًا؟ أو موضوع إن أنتِ تودّي مثلًا أولادِك أو كده عند فرد من أفراد عيلتك، هل دي حاجة تقدري أصلًا تعمليها والّا بيبقي في برضه مشكلة؟
امم. امم. امم. اهم. امم. امم. بُص، أنا فكّرت لأن هُم اللي عرضوا، يعني هُم اللي عرضوا المساعدة في الموضوع ده، إنّه هاتيهم في الweekend مثلًا يقعدوا معانا يومين، وأنتِ اخرُجي اقعدي حتى نامي يعني أعملي اللي أنتِ عايزاه وكده.
إمم. إمم، إمم.
بس أنا اللي كان مانِعني شوية إنّها ممكن تكون م عزومة مراكبيَّة <chuckles> مش مش عايزة، اللي هو كأنّي ب اللي هو ما صدَّقت إن هُم قالوا، فاهم؟ بس لأ، يعني أنا فعليًا بافكَّر في الموضوع، ولأن هو لإن أنا محتاجة الصراحة، أنا نفسيًا محتاجة الموضوع، جوزي محتاج الموضوع جدًا.
<chuckles> أيوه، أيوه أيوه إمم.
ف فهي فعلًا فكرة حلوة، يعني هاحاول إن أنا أ أدّي لهم hint كده إن هُم يعرضوا عليَّ تاني <laughs> عشان أقبل
<chuckles>
بس. فهاحاول، هي فكرة حلوة فعلًا جدًا.
أيوه، أيوه أيوه، هو تقدري تعملي ده، آآ، بجانب كمان برضه إن إحنا برضه عايزين كمان آآ نحُط لِك برضه وقت يكون مثلًا عندِك هواية معيَّنة، آآ، لأن الهوايات نوعًا ما برضه بتكسر الروتين. فبرضه تقدري برضه كمان إن أنتِ مثلًا، آآ، بدل ما أنتِ بتذاكري لهم كتير أو كده، تقدري مثلًا أنتِ آآ تشتركي لهم مثلًا في مجموعات في المدرسة، آآ بحيث إن هي يعني توفَّر عليكِ وقت، آآ، في المذاكرة ليهم وكده. وأصلًا كمان يعني، في مجموعات نوعًا ما بتبقى بعد المدرسة على طول، فبتقدري إن أنتِ ساعتها يعني، بس هتجيبيهم من المدرسة متأخَّر شويَّة. فالفترة دي هتحسّي إن أنتِ فيها قدرتِ تريحي شويَّة مثلًا، ساعة، ساعتين في اليوم، تقدري ساعتها تدخَّلي فيها أي هواية برضه. ي هل برضه دي حاجة زي دي مثلًا متوفَّرة في المدارس بتاعتهم أو كده؟
إمم. صحيح. إمم. إمم. إمم. امم. للأسف الشديد، لأ، خالص، لأن إحنا مدارس international فما فيش أصلًا private lessons وما فيش مجموعات وما فيش ما فيش أي حاجة، ولا بييجوا البيت حتى يعني، ولو جُم البيت بتبقى ال ال
إمم. أيوه، أيوه.
ال الحصّة نفسها سعرها غالي أوي، فأنا عشان أدّي 2 آآ في خلال أسبوع أنا ممكن أفلِّس، يعني أنا أنا ممكن نشحت بقى أنا وجوزي. <laughs> إحنا بندفع مصاريف المدرسة بالعافية يعني
تمام. مَبلَغ. <chuckles> أيوه، أيوه <chuckles> <giggles> بالضبط أيوه
فأنا كفاية أوي الحل بتاع إنه لأ، هُم فعلًا مامتي أو مامته ياخدوهم شويَّة، حتى هُم- زي ما أنت قُلت- فعلًا يغيّروا جو.
إمم.
ويقرَّبوا منهم برضه، لأن هُم يعني ناس مُحترمَة أوي. ف فلأ، هو الف الموضوع ده هو فعلًا أنا هاحاول أستغلُّه شويَّة. وآمم
إمم.
يعني أنت ادّيتني بصراحة دَفعة كده إن أنا هانفِّذ الموضوع ده كنت متردِّدة ف كنت مبسوطة أوي إن أنا اتكلمت معاك. و وأكيد لو في أي حاجة تانية هاجي لك على طول لأن يعني الpush اللي أنت عملتها دي حلوة أوي. ف أوكي تمام حلو أوي.
أنا أنا أنا بجد دايمًا موجود، في أي وقت بجد لو حسّيتِ إن أنتِ عايزة تتكلمي، عايزة تفضفضي، آآ م واجهتِك برضه مشكلة برضه تاني في موضوع مثلًا الوقت أو كده، أنا دايمًا موجود ومستعد جدًا إن أنا افضفض معاكِ.
شكرًا جدًا. ميرسي.
العفو.